Erzähl mal, wie ist denn das bei dir so? Welche kleinen Schritte machen denn den Wiedereinstieg leichter? Also wenn du so an einen Wiedersch einstieg denkst, was sind denn deiner Erfahrung nach die ersten kleinen Schritte so, die wirklich etwas bringen vielleicht?
Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, du sprichst vom privaten Bereich und nicht vom beruflichen Bereich, oder?
Also das kann man jetzt so oder so sehen, ja. Also, je nachdem jetzt, Wiedereinstieg genau im Beruf oder im Leben genau, also das darfst du ganz so entscheiden, wie du willst. Mhm. <chuckles>
Okay, gut. Ja. Ja, ja. <chuckles> Also, bei den Hobbys, ähm, habe ich tatsächlich 2, äh, Leidenschaften, die ich als Jugendlicher, Heranwachsender hatte und dann Jahre jahrzehntelang nicht mehr, ähm, weiterverfolgt habe, dann tatsächlich wieder aufgenommen. Der 1. Punkt und, äh also ich bin jetzt mittlerweile Mitte 50 und, ähm, habe in meiner Jugend habe ich beispielsweise Klavier gespielt. Ich komme aus 'ner musikalischen Familie, wurde dazu wurde dazu auch mehr oder weniger angehalten, <laughs> wie du wie das so im Bildungsbürgertum passiert, ne? Beide Eltern Musiker und dann musst du dann auch dementsprechend ans Klavier setze dich setzen.
Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Ah, ach schön, mhm. Mhm, Ah. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Aber bist du hinterher nicht 'n bisschen froh, dass sie dich dazu angehalten haben? So 'n kleines bisschen, dass du so was Besonderes lernen durftest überhaupt, weil es kostet ja auch viel Geld ansonsten und <laughs> Na, auch nicht?
<sighs> Äh, äh Nei Geld hat's nicht gekostet, weil ich das bei meinen Eltern hatte. Also meine Eltern waren ja Profimusiker.
Au, das ist ja Spitze. Die konnten ja ach, die haben dir das ja beibringen können, aber das ist doch auch schon Luxus. Wer hat denn das schon? Ja.
Ja, ja, genau. hm, ja, aber als Jugendlicher hast du dann 'ne etwas andere Sichtweise drauf, denn
Ja, da spielen ja sowieso die Hormone verrückt, aber wenn man dann so älter ist und weiß, da denkt man dann nicht: „Ach toll, ich habe ja jetzt doch was daraus ähm, ja, ähm", ne? <chuckles>
Ja, genau, ge Äh, genau. Also und dann, als mein jüngerer Sohn auf die Welt kam, der hat dann irgendwann mal Klavier angefangen zu spielen
Mhm. Ach, schau an. Mhm.
und da habe ich dann, ähm, auch Klavierlehrer und dann kam Corona und dann ist das alles so 'n bisschen versandet und da ist er nicht dabei geblieben. Aber es hatte den super Einstieg, dass ich wieder angefangen habe, nach 40 Jahren fast oder nach 35 Jahren, habe ich dann wieder angefangen Klavier zu spielen und dann habe ich's aber genauso gemacht, wie ich wollte. Und das
Ah, mhm. Mhm. Ach. Ach, das ist ja schön. Hat dich dann doch noch so die Lust gepackt oder wie? Also
Ja, also <exhales> also 'n Klavier
Wie kommt's? An was hast du dich erinnert? An die an das schöne hm, Klavier äh, Spiel von deinen Eltern oder von dir selber oder als du deinen Sohn spielen hast hören oder woran lag's?